जी बिल्कुल सबसे पहले मतलब, मतलब विनम्र होकर ही बात करते हैं हम कि अ, जैसे अब उदाहरण के तौर पर ए, इस एक इसका बताऊँ तो कि सर मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? मतलब क्या दिक्कत हो रही है? काम क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर वही चीज़ें कि बेटा कहाँ से कहाँ से होगा काम? ये देखो चीज़ें, मैं बिज़ी चल रहा हूँ और फिर मुझे इतने क्लासेस संभालने होते हैं, इतने बच्चे ये-ये हैं। तो तुम लोग करो, खुद से करो और अ, हम फिर हम जब कर रहे हैं तो फिर वहाँ सपोर्ट नहीं है, है ना? तो हम मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैंने कहा सर अगर नहीं है और यहाँ सपोर्ट भी नहीं अ, नहीं मिल रहा है, तो फिर हम बाहर जाके काम कर लेंगे। तो अगर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रे ठीक है अगर आपको 1-2 महीने में काम नहीं है तो बाहर जाके कर लेना काम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर जाके कर लेना काम बोल दिया और फिर हो ये रहा है कि जब बाहर जाके हम काम कर रहे हैं तो आप फिर आप अंदर से अ, कुंठित हो रहे हो, आप जल रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो ये मतलब जो मैंने बताया ना कि दोगलापन ये कि इतना फ्लक्चुएटिंग नेचर आप सामने कुछ और, और पीठ पीछे कुछ और। और एक ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि ओपन माइंडेड है ना तो अब 1 नाटक के लिए मुझे उनको मना करना था क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, बार-बार वही हो रहा था। तो मैंने कहा अब हो गया दूसरा नाटक करना है। तो मैंने अ, वो कर रहा अ, सब फिर इसी चीज़ को लेके वो चल रही थी डिस्कशन तो एक मतलब हमारे क्लास वाले यार वो भी बैठे। अ, तो उन्होंने बोला कि "हम ये नाटक है, ये करना है तो बताओ क्या डिसीज़न है।" तो उसमें सबने मतलब जितने भी अ, ये कहले कि कैरेक्टर थे, मैं और म मतलब मेनली ये था कि 3 हम दोस्त ही थे वो भी। तो हम तीनों ने मना ही कर दिया क्योंकि हम कोई दूस कुछ दूसरा करना था हमको। तो वहाँ पे भी कह दिया कि कोई बात नहीं बिल्कुल और वहाँ ऐसे थे कि कोई, कोई बात नहीं बिल्कुल अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, मतलब बिल्कुल इसके हाँ इसके लिए खुले हो खुले हो। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मतलब गुस्सा हो जाऊँगा और मेरे अंदर कुछ ऐसी भावना आ जाएगी। लेकिन मना कर दिया जब, तो वो फिर मैंने बताया कुंठित हो चुके थे और बाद में बा क्लास में ऐसी-ऐसी फिर बीच में पढ़ाते-पढ़ाते ऐसे एग्ज़ामपल देते-देते कि अब जो ये फलाना एक्टर है और ये एक्टर है एक बार इसने मतलब इसने इतने शोज़ कर लिए थे और हज़ारवें शो जब इसने किया, हज़ारवाँ शो जब इसने किया तब उसे पता चला कि ये इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को भी उसने डिस्कवर किया था। तो अब इस तरीके से फिर टॉटिंग वगैरह ये सब चालू हो गई थी, व्यंग कसना मतलब बेमतलब के।
हाँ। जी। हाँ। जी, जी। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा। ओह! हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। जी, जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ।
तो थोड़ा-सा ये सब और थोड़ा ये हो गया कि स्ट्रिक्टनेस हम पे ज़्यादा होने लगी। है ना? तो ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे।
जी, जी, जी, जी, जी। हाँ।

अ, देखिए, उम्मीद तो उनने अ, लगा ली थी। उन्होंने आशा रखी थी कुछ तो और उन्होंने ग़लत उम्मीद लगा ली थी ना कि अ, जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरे चेले हो गए हैं अब ये मेरी बात सुनेंगे। जो मैं कहूँगा वही करेंगे है ना और मेरे इशारों पे चलेंगे। देखिए, मैं कठपुतली नहीं है ना हम इंसान हैं, बुद्धि होती है और हम आपके पास आए भी थे तो पहले जो जितना हमारा ज्ञान था। क्योंकि देखिए, आप 18-19 साल के होते हैं तो थोड़ा आपको कम नॉलेज होता है लेकिन धीरे-धीरे, धीरे आप पढ़ते जाते हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ते जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कभी हम मतलब बड़े ही नहीं होंगे या हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो धीरे-धीरे आपका भी ज्ञान बढ़ता है तो समझ में आता है कि यार ये यहाँ पे ग़लत है और इनको भी बोलने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। है ना? और बिल्कुल ये उम्मीद थी उनकी यही उम्मीद और ये बिल्कुल ये जो है मतभेद का कारण तो नहीं कहेंगे। अ, मतभेद का कारण तो ये कहलें कि हमारे विचार थे लेकिन अ, जिस हिसाब से वो कहते थे कि मतलब मैं नहीं-नहीं कोई नहीं ये तो विच मतलब विचार के मतभेद तो होते हैं इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है। लेकिन इतने वो अंदर से ओपन माइंडेड थे नहीं। उनको बोलो तो वो चीज़ें लग ही जाती थीं हाँ, उनको चीज़ें लग ही जाती थीं। तो वैसा बोलते हैं ना कि वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं सब होते हैं। तो उनके साथ वैचारिक मतभेद है तो मतलब उनके साथ मतलब ये दुश्मनी मोल लेना है। तो ये था जी।
अ, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं आपसे जो है एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप जो है आपने कभी सोचा है कि ये जो आपकी मतभेद है अपने मेंटर के साथ या किसी जो है बड़े व्यक्ति के साथ। तो ये कभी जो है हेल्पफुल भी जो है साबित होती है या फ़िर क्योंकि ये आपको जो है एक क्लैरिटी और एक जो है नया पर्सपेक्टिव देती है।
जी, बिल्कुल। मतभेद इसलिए होता है क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, है ना? आप आप भी ज्ञान कहीं से अर्जित कर रहे हैं। अ, जो ये रहते हैं उम, कह लें जिन्हें ये कहलें जो अ, चटुकारिता वाले होते हैं तो उन उ वो है कि है ना उससे बुद्धि नहीं उससे बुद्धि नहीं बढ़ती। किसी के आप चेले बन जाते हैं, उससे बुद्धि नहीं बढ़ती। तो आप आपका आपका मानसिक विकास भी नहीं होता है। इससे ऐसे होता है और मतभेद है चीज़ों में मतभेद हो है मतलब आप किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप ये ही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जी।
जी। हाँ। हाँ। उहुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही बात है। जी। सीखते भी हो और आप